Расскажи, как ты работаешь со своими страхами, ну, чтобы их преодолеть?
Слушай, ну, наверно, зависит немножко от того, какие, м, страхи, м, и как мне это в жизни мешает. Потому что, знаешь, есть такие страхи, как, например, я бы никогда не полезла в какую-нибудь в пещеру, у меня просто вот, знаешь, вызывает физический ужас вот все вот эти фильмы про людей, которые лезут в узкие пещеры. Вот, ну, это такой а, еще и под водой иногда, это просто вообще верх ужаса.
М. Ага. Да. Понятно, такие страхи ты ты не собираешься преодолевать никогда.
<laughs> Нет, я просто не собираюсь в пещеры лазить. <laughs> Вот, но это как бы, с да, это, на самом деле, есть такие вещи, где, может быть, даже не обязательно что-то прорабатывать, э, просто не на ну, можно, чего-то можно избегать. Вот. Потому что потому что
Мгм, понятно. Ну, хорошо, а какими страхами тогда работаешь?
Ну, более такие, скажем так, практичные моменты. М, ну вот, например, с страх летать. Я очень не люблю летать на самолете.
А летать на самолете в качестве, как бы, этого, м, <tsk> пассажира авиалайнера, или в качестве этого, ну, на соседнем месте за кабиной?
Э <chuckles> Но этого мне не приходилось. Это, я думаю, я бы тоже пришла еще в еще больший ужас. Но это про обычные речь про обычные самолеты, э, куда вот в качестве пассажира. Вот, и это у меня такой страх развился немножко со временем, скажем так, я маленькая была- без проблем летала. Ну, как-то с возрастом, э, п п появился реальный такой вот страх. Причем мало того, что я не только самолетов, я еще и высоты боюсь. Я просто замечаю, что когда, допустим, на лифте высоко очень поднимаюсь- у меня начинает кружиться голова. Вот. Не знаю, как это, связано, нет, но
Мгм. Понятно. А как-то на лифте на открытом у тебя начинает кружиться голова или даже на закрытом лифте?
Ну, на таком, ка где стеклянные двери, естественно, если я не вижу, как высоко, то, э, <chuckles> то то это без разницы, а если вот видно знаешь, такие бывают лифты в высотных зданиях, где можно вот смотреть. Там окно такое, и всё стеклянное, типа, красиво, можно смотреть, у меня прям дух захватывает в плохом смысле слова.
Мгм. Мгм. Понятно.
М, вот. Ну, и самолет- это отдельный вид ужаса, э, потому что там и высоко, и ж ну и просто, знаешь, на самом деле, наверное, не очень иррациональный такой страх, но но он мешает. Э
Понятно, понятно. Ну вот этот страх удалось преодолеть как-то?
Ну, скажем так, это я не то, чтобы я там, как-то, прямо вот с ним с справилась, да. Но у меня есть методы, потому что отказываться летать я тоже не хочу. Это всё-таки, ну, затрудняет жизнь, м, во многие, а, мира, там не доехать ни на машине, ни на поезде всё-таки.
Мгм. Ну просто понимаешь, в чём дело, вот как бы опять же, если брать примеры с лифтами в самолете, то ты сядешь у прохода и не будешь видеть, как он поднимается, всё будет в порядке, нет?
Да, ну, я знаю, что он поднимается. Тут, да, наверно, даже смесь вот страха высоты, да, есть, и я в окна не смотрю, когда я там взлетаю, но просто ощущение, м, непонятно откуда, просто вот, э, э, потеря контроля, что он где-то высоко в воздухе, и, ну, на самом деле не рационально, потому что всю статистику я знаю, да, что на машине опаснее ездить, что это не так часто там случается, но понимание, рациональное понимание фактов не успокаивает, это какой-то такой инстинкт прям.
Мгм. Мгм. Конечно, конечно. Понятно, понятно. Ну, в итоге, всё-таки, ты щас летаешь, ну и приходится немного ся преодолевать. Верно?
Да. Ну, на самом деле я иногда, всё-таки, бывает так, что я избегаю, если у меня есть выбор, там, в пожеланиях, куда вот выбрать, э, допустим, поездку, то я в 1 очередь смотрю что-то, куда лететь не надо. Но всё-таки это ограничено: нам и по работе иногда приходится куда-то выезжать, и, э, ну, в общем, совсем избежать не получается, э, но, э, знаешь, когда я теперь летаю, я всё-таки у меня, м, уже выработались какие-то стратегии, которые немножко успокаивают.
Мгм. Понятно, понятно. Расскажи об этих стратегиях, очень интересно, что те помогает в полёте.
Слушай, ну, во-первых, нар наверно, самый такой вот страх у меня наступает даже не в самом в полете, а буквально вот за неделю до. То есть я начинаю хуже спать, начинается какая-то тревожность вот, м, собираться именно вот по вечерам, по ночам. Не то чтобы я прям вот лежу, думаю, что: ой, щас мы взлетим и взорвемся, но какая-то вот, что-то подсознательно начинает какой-то стресс накапливаться. О, вот.
Ого. Мгм. Да. Понятно. И что ты с ним делаешь, с этим стрессом?
Ну, на этом этапе я стараюсь, знаешь, какие-то у меня вот есть медитации, по вечерам включать музыку, что-то такое отвлекающее, ну и просто такие техники, которые, в целом, м, помогают заснуть лучше, э. Для меня это всякие, <tsk> знаешь, бинауральные, как их, ритмы, вот. Когда наушники в в уши, и эт это такая музыка с ритмами, которые там что-то, не знаю, мозг как-то успокаивают, настраивая на определенный
Да. Ага. Мгм. Да-да, это изве изве известная технология.
Вот, ну, мне нравятся на самом деле такие вот, э, э, штуки, не знаю, что они там успокаивают, э, в мозгу, но как-то отвлекают, по крайней мере, помогает лучше заснуть.
Мгм. Понятно, понятно.
Вот, э, ну и потом, знаешь, в самом самолете то, что помогает Ой, я иногда пытаюсь довести вот свой страх до какого-то абсурда. Знаешь, вот я сижу и думаю вот: "Вот чё чего я такого боюсь?". Ну, вот что мы, да, там взорвемся в воздухе обязательно. Ну, думаю: "Окей. Но если мы взорвемся в воздухе, то, не знаю, мне не придется на работу выходить, не придется чемодан тащить". Вот, ну, то есть так, это знаешь, <chuckles> Да, да, да. Ну вот найти какие-то нелепые аргументы и, знаешь, так когда уже, это самое, мысленно начинаешь хихикать, э, то как-то страх он немножко вот отпускает.
Да. Да. Это интересно. Интересный аргу аргумент. Понятно, а вот что касается этих бинауральных ритмов или какого-то еще контента, который можно, там, погрузиться и, таким образом, свое восприятие отключить от страхов?
Ну да, знаешь, я д наверно, в самом самолете если я что-то слушаю или читаю, то это, скорее, что-то интересное может быть. Просто включить телефон, куда-то залезть, посмотреть, там, ви не знаю, смешных котиков, э, в "ТикТоке" или что-то такое, просто чтобы, ну, фокус сместить на на что-то такое.
Мгм. Понятно. Понятно. Мгм. Да.
Ну, то есть просто отвлекаться и не думать. Ну, на самом деле так вот бороться страшно, когда, знаешь, вот, когда нет чего-то логического и тут сложно еще тренироваться, потому что летаю я всё равно не очень часто. Э, вот и каждый раз там после каждого раза я уже успеваю забыть. <chuckles>
Ага. Ну понятно, да, в этом слу плане, как бы, либо чаще летать, либо вообще не летать. <chuckles> Иначе, как бы, это будет всё время преследовать. Ладно, ну, а может есть какие-то, м, другие страхи, какие нить попроще, которые вот тебе прям удалось преодолеть до конца?
Ну да. М. Ну, знаешь, в таком случае, наверно, это может быть страх вот выступления, да, стоять на на сцене, выступать, эм, это вот действительно вот такой, как бы, страх. Я просто это делать никогда не любила, и у меня это вызывало такой ужас, что вот надо где-то в большой группе людей выступать, говорить. М, но я для себя решила, что вот это как раз я хочу натренировать, не хочу избегать, потому что, ну, иначе будет по работе мешать.
Мгм. Да.
Вот, и
Ага. Ясно-ясно, ну, послушай, вот каким было твое изначальное состояние, насколько те было страшно выступать?
Ну, ты знаешь, п просто такой сильный дискомфорт и, ну, страх в плане того, что сложно было сосредоточиться и думать о том, что я говорю. Как бы вот, э, теряла слова и просто, наверное, избегала таких ситуаций.
М, мгм.
<smacks lips> От
Понятно, понятно. А, значит, в какой-то момент ты осознала, что в дальнейшем их избегать уже не получится, верно?
Да, ну вернее как, выбор-то, конечно, был, можно было бы, м, в принципе, меня никто не заставляет, но я просто для себя решила, что у меня такая развилка: либо научиться почувствовать себя комфортно и, может быть, уже как-то, э, включать эти моменты в свою работу, искать такие должности, где это, м, ну, есть такой момент, да, где нужно разговаривать с людьми и выступать. Но если постоянно избегать просто я поняла, что я буду себя как-то заталкивать в такие рамки ограничений и постепенно скатываться, м, ну, как бы ограничивать, м, с ту деятельность, э, вот. И, может быть, там как-то, м, ну, не мочь работать с тем, с ч с чем я хочу, от. И, ну, и там как бы на з если изначально на работе там, знаешь, может быть, э, м, н ну, не было такой большой потребности вот именно выступать как-то там. Ну, просто, может быть, на каких-то более маленьких встречах. И там как раз у меня вот была возможность, ну, понемножку такие маленькие шаги делать. То есть не сразу там какую-то большую встречу вести, а просто вот
Да. Мгм, мгм. Мгм. Понятно. Да. Да. Ага. А ты это именно воспринимала как маленькие шаги к своей цели или просто по по наитию у тебя это складывалось в некий навык выступлений?
Ну, ты знаешь, может быть, немножко и то, и другое, как бы просто с тренировкой и с, э, м, с опытом это было постепенно легче. Но я знаю, что в некоторых ситуациях я, э, ну, от прям осознанно решала, что, ну, вот тут я возьму на себя, там не знаю, м, какое-то выступление или там специально вот, э, вызовусь что-то сказать, рассказать, потому что я чувствую, что мне это страшно, и мой 1 инстинкт- как-то в сторону отойти.
Да. Понятно. То есть ты прям такую силу воли тренировала, как это сказать, д дедовскими такими дж джеколондановскими методами.
<laughs> Да, да, 1 раз в качестве, чтоб совсем окунуться, э, чтоб дать себе прочувствовать, чтоб вот это не отступать, э. Был такой момент, когда там, ну, спросили, кто из нас там, из коллег может, э, и хочет выступить на конференции. Ну, на такой, на большой уже, как бы, то есть на крупной сцене. Э, вот, ну и там, как бы бы рассказать про тот общий проект, с которым мы работали. Ну, я так это, я, о, знаешь, часть меня внутри в ужасе орала: "Нет!" Я, <chuckles> но при этом я, как бы, с умным видом подняла руку, говорю: "Ну вот, да, я запросто, давайте я".
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Ясно, ты ну, вот это действительно такой момент перелома. А послушай, вот насколько вот твои, как бы, состояния вот сразу после того, как ты себя так преодолела, а насколько оно, как бы, становилось более возвышенным, воодушевленным? Насколько это давало тебе сил?
Мгм. <clicks tongue> Ой, очень много! Знаешь, уже после того, как я вот на на этой конференции выступила, да, я много тренировалась, я, э, тоже у меня были там какие читала про техники. Что вот вообще помогает расслабиться на сцене, как вот настроиться. И после уже выступления, да, это было классное чувство, что вот у меня получилось, да. Меня не закидали помидорами. <giggles> Ну и что это, в принципе, не страшно.
Ага. Да. Мгм. Мгм.
Э. Вот. И это как бы чувство, ну, оно уже помогает в других, так скажем, менее страшных ситуациях. Со да. Ну
А что это за ситуации такие, похожие на выступления?
Слушай, ну просто, когда вот именно какие-то важные встречи там с малознакомыми людьми, когда надо что-то вот, э, рассказать, презентацию какую-то сделать- вот такого плана. Э.
Понятно, понятно. Ну, а смотри, это помогает в каком смысле? То есть ты, получается, уже как бы к этому относишься не со страхом, да, не с, э, беспокойством, а с пониманием, что ты этому ты начинаешь, в общем, на это смотреть как профессионал, верно? Как специалист в этой области.
Да, ну это вот очень сил придает, когда что-то уже получилось, э. Ну да, кажется, вот 1 раз справилась, ну и и в другой получится. Ну и просто как-то, знаешь, для самооценки, наверное, вот, э, приятно, полезно, э, что мы как-то вд внутри такая галочка. Ну, вот это я могу, окей. Это уже не страшно.
Мгм. Мгм. Понятно, понятно. Ну, это действительно здорово, а выступление А, а, что касается других людей, пробовала ты кого-то тренировать выступать или, может быть, кому-то давала советы на эту тему?
Ну, слушай, с, э, коллегам, да, мы друг друга вообще часто поддерживаем. Не знаю, у меня коллега тоже там, э, выступала в каких-то более серьезных мероприятиях. Мы всегда это обсуждаем, друг друга поддерживаем, э, да, какие-то вот мелочи, знаешь, там, э, такие способы, как вот прям перед выступлением, знаешь, вот чтобы встать в определенную позу и так вот
Мгм. Да! То есть т то есть то есть ты прям помогаешь людям настроиться, то есть я такой коуч в своей команде.
Мгм. <giggles> Ну, немножко, да. Это больше касается самых близких коллег или там, э, знаешь, если муж там куда-то на собеседование идет. Я ему тоже там настраиваю, что вот перед чтоб прям перед, э, встречей тоже, что проговорить, какие-то вот ментальные установки, как вот, э, сесть, чтобы там не скрючившись там, не скукожившись, м. Вот такие моменты.
Мгм. Мгм.
Как там можно, что можно подготовить вообще перед важной встречей, какие-то моменты, на что важно обращать внимание. Ну, такое, да.
Понятно, понятно, ну, звучит очень здорово, звучит очень воодушевляюще и звучит как то, с чем может работать каждый. Вот ты как считаешь, каждый ли может работать вот по твоим методикам, пользоваться твоим опытом и тоже начать нормально выступать?
Да, я думаю, да, при условии, что если есть вообще интерес, мотивация, это самое главное. То есть, если человек чувствует, что чего-то хочет достичь, что вот этот страх, он мешает вообще вот в достижении чего-то важного, то есть разные способы. Может быть, там не совсем та то, что лично мне помогло. Там методик-то куча всяких, но, в принципе, если просто вот поставить себе целью тренироваться, делать маленькие шаги вперед и не бояться, что если где-то что-то не совсем получится, но это токо дополнительный опыт, то, в принципе, я думаю, что любой человек может справиться с любым страхом.
Да. Мгм. Понятно, понятно. Понятно! Ну, это вообще замечательно! Спасибо, как бы на такой крутой ноте мы с тобой заканчиваем. Любой человек может справиться с любым страхом. Надо это запомнить и этим руководствоваться.
<chuckles> Да. <giggles> Ну да, слушай, спасибо тебе за интересные вопросы, было приятно поговорить на эту тему.
Мне тоже. Спасибо. Пока и удачи.